อา ครับผม ก็คือปกติก็น่าจะเป็น 5 วันต่อสัปดาห์เนาะ ก็จะเป็นออกกำลังกายประมาณ 2-3 อืม ใช้คำว่า 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 3 ชั่วโมงแล้วกัน ถ้าวันหยุดอะผมจะเป็น 3 ชั่วโมงเลย แต่ว่าถ้าวันทำงาน ก็แล้วแต่โปรแกรมเนาะ 1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมง ก็จะเล่นกล้ามเนื้อแต่ละส่วนไปอะครับ ออกแต่ละวัน ใช่ ก็แบบ อ่า มันก็จะมีโละ แบบหลังกับไหล่บ้างวันหนึ่ง หรือว่าอกกับแขนอีกวันหนึ่ง อย่างเงี้ย แล้วก็ ท ขาก็วันหนึ่ง ประมาณเนี้ยครับ ก็ประมาณ 5 วันต่ออาทิตย์เนาะ ใช่ครับ ก็จะแบบประมาณ 2 วัน แล้วก็พัก 1 วัน 2 วัน แล้วก็พัก 1 วัน อย่างเงี้ยครับ อืม เป็นประมาณนี้
อื้อฮือ ครับ เออ อืม ครับ เป็นมัด ๆ ถูกไหมครับ? เออ อ๋อ ครับ อา อ๋อ คือมีการแบ่ง แล้วใน ใน 1 วันนั้นน่ะครับ อยากจะถามว่า คุณ คุณปล่อยร่างกายตัวเองแบบไม่ ไม่ให้ออก พักการออกกำลังกายแบบ 100% เลยไหมครับ? ให้ ไม่ให้ร่างกายมีการ recovery จริง ๆ อะครับ
ครับ อืม ก็ใช่นะครับ แต่ส่วนใหญ่มันจะทำงานด้วยวันนั้น คือวันที่ผมหยุดผมจะแบบ ถ้าวันที่หยุดจริง ๆ คือผมจะ ถึงมันไม่ตามแพลน ผมก็จะออกไปกับ ออก ไปออกกำลังกายครับ เพราะว่าวันนั้นเราจะแบบดันให้สุดได้จริง ๆ เลย ไม่ต้องกลัวว่าแบบ เพราะผมชอบเล่นขาด้วยเนาะ คืออาจจะเป็นคนแปลก ๆ นะ ผมก็ยก สองสามร้อยโล อย่างเงี้ย ก็แบบรู้สึกดีนะ แล้วแบบเอาให้เดินไม่ได้ไปเลย อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วมันรู้สึกแบบสุดตัวจริง ๆ แล้วก็พออีกถัด วันถัดมาเราก็ยังแบบ เอ่อ ไปทำงานได้ต่อ อะไรอย่างเงี้ย คือวันขา ถ้าแบบวันที่ อะ ระหว่างวันทำงาน ผมก็จะไม่เล่นเยอะเนาะ เพราะว่าแบบมัน มัน ชะ <chuckles> ใช่ ๆ ครับ อืม
อา อืม อา ครับ อืม ๆ ๆ อืม ครับ อ๋อ ครับ อา ๆ ๆ เพราะว่าเรายังต้องทำงานต่อใช่ไหมครับ? มันทรมานแหละ เวลาแบบดอมหลังจากการออกกำลังกายอะครับ เออ
ใช่ครับ ใช่ ก็เลยแบบวันหยุดเนี่ย วันที่เราหยุดไม่ต้องไปทำงาน เราก็เลยจะเก็บไว้เป็นวันเล่นขาโดยเฉพาะเลย อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
เออ เออ ๆ เข้าใจเลยครับ แล้วอย่างเงี้ยครับ อยากจะถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับว่า คุณเคยมีอาการแบบเจ็บแปล๊บ ๆ หรือว่าเจ็บลึก ๆ หรือว่าเป็น เป็นอาการที่แบบว่าเคย เคยเจ็บเรื้อรังจากกล้ามเนื้อส่วนไหนมาก่อนบ้างไหมครับ?